Hı hı, ya da ileriki yaşlarda bu kadar yoğun duygular hissettiğinin. Çok yakın zamanda olmasa da, ondan sonrasında.
I hı. Evet. Eee, var aslında ya. Birkaç tane daha var öyle. Eee, yani o zamanların verdiği tadı veriyor diyemem açıkçası. Özellikle drama diziyse, eee, çok aynı tadı alamıyorum. Çün çünkü yani şu an için de zaman çok değişti. İçinde bulunduğumuz ana dair tabii bazı böyle, eee, şeyler var, eee, özdeşlikler var o dizilerde de. Ama hani çocukluk, o geçmişte geri kalan anılar hep böyle daha bir zaten ı eee, özlemle anılır ya yani. Biraz orada geçmişte öykünme olduğu için ben böyle ,eee, daha şey hatırlıyorum, duygusal bir yerden hatırlıyorum sanki. Ama şu anda mevcutta izlediğim diziler var güzel, beğendiğim. Eee, mesela işte ne bileyim, ııı, ko komedi dizileri var, Gibi dizisi var. Çok seviyorum. Yani oradaki böyle espriler falan gerçekten hani çok mizah oranı yüksek bir dizi. İzlediğim yabancı diziler var. Var aslında. Evet.
Hı hı. Zaman çok değişti. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında hem Gibi'den hem de Süper Baba'dan bahsettin. İkisinde aslına bakarsan hani Süper Baba daha böyle hayatın içinden olsa da, eee, içerisinde hani çok entrika değil ama birazcık daha hayatın zorlukları olan bir dizi. Eee, ama yine de komik tarafları da vardı. Eee, peki yani Gibi'yle karşılaştırırsak aslına bakarsan, eee, ikisinin komedi anlayışı çok farklı. Ama ikisinin de ortak noktası toplumun çok içinden olup, eee, hani Gibi'deki yaşananları, eee, çok şükür ki Tanrı'ya başına gelebilecek şeyler değil çok fazla ama. Eee, yine de şakalar ve durumlar gerçekten, eee, çok tanıdık hissettirdiği zaman yoğun duygular oluyor.
Hı hı. Evet. Tabii tabii aynen, taraf Evet, hı hı. Çok güzel. Doğru söylüyorsun, aynen öyle. Aynen öyle yani, evet. He he. Tabii tabii, çok tanıdık ya. Gerçekten çok güzel söyledin. Yani mesela o Gibi'deki ev dekoru bile yani gerçekten onu al böyle şeye koy, Süper Baba'ya koy, sırıtmaz yani. <chuckles> Onlar da çok aslında böyle eski, eee, birinden kalmış anılarla dolu bir evde yaşıyorlar. Eee, evin mesela dekoru, tabii tabii tam böyle hani anneanne evi zaten. Eee, orada da var yani geçmişle olan bağların bir şekilde a e bize aktarılması durumu. O yüzden de belki ben bir şey yakalıyor olabilirim yani, eee, bir böyle özdeş Hı hı.
Evet, evet o zamanlar. Evet, teyzesiydi sanırım, değil mi? I hı. Hı hı. Belki de. Peki, eee, başka bir sorum daha var. Yine çocukluğuna dönmek istiyorum. Sinemada ilk izlediğin filmi hatırlıyor musun?
Tabii. Evet.

Hımm. A, Güzel. Ya çok fazla var da, hemen aklıma ilk gelen şey oldu. Süper Baba diye bir dizi vardı mesela. <chuckles> Değil mi? Ya, b bilmiyorum. Eee, sanki böyle o şimdi diziye şu zamanın perspektifinden bakınca, böyle çok güzel günlermiş yani. Iıı, d insanların daha az dert, ııı, dert sahibi olduğu, ha dert her zaman var tabii ki de. Ne bileyim, daha böyle bir eski Türkiye'ye özlemimi çok depreştiriyor benim, yani, o dizi aklıma geldikçe. Çok güzeldi. <sniffs>
Nedir? A! Evet. Hı hı. I hı, evet. Evet, aslında 90'lar zamanında, eee, herkesi televizyonun karşısında kilitleyen bir diziydi. Eee, peki, orada hani en çok hoşuna giden şey mahalle bağları mıydı yoksa, emm, nasıl diyeyim onun dışında o ailedeki ilişki miydi, o babanın süper baba olma hâli çocuklarına olan sevgisi mi? Neydi seni daha çok çeken?
Ya, evet, ya. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Ya, bir kere şimdi zaten böyle çok romantize edilen bir, ram eee, mahalle hay hayatı var. Yani, Çengelköy'de ama bu arada gerçekten Çengelköy'de öyle bir, eee, ortam varmış yani. Hani, benim, m birkaç arkadaşım yaşıyor orada, onlar da öyle anlatıyor. Yani, dizi çok gerçek gerçeği yansıtıyor diye. Evet. Orada böyle gerçekten işte o komşuluk ilişkileri, işte o evdeki, yani o eski bir kö eee, köşkte yaşıyorlar. Böyle uzun, yüksek tavanlı falan. Eee, oradaki a atmosfer bile böyle o kadar, ııı, ş hoşuma gidiyordu ki benim yani. Bir babanın böyle o, ııı, çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalışması, o evdeki dede, onun o komik halleri, ya bunlar böyle Karadenizli bir aile falan, yani ben böyle çok kendimden parça buluyordum orada izlerken. Çok hoşuma gidiyordu ya. İşte, Alim üniversiteyi kazanmıştı. İşte, ben de o dönemler üniversiteye hazırlanıyordum. Tam böyle hani, eee, benimle böyle eş zamanlı, hayatımda eş zamanlı giden durumlar da yaşanıyordu. O yüzden de çok, ııı, şey buluyordum kendimi yakın.
Hımm, çok enteresan. Hı hı. Evet. I hı. Hı hı. En çok böyle. Hıh. Hı hı. A! I hı.